Chào bạn.
Hello, xin chào bạn nha. Ừm, hôm nay không biết ngày buổi sáng của bạn như nào?
Ừm. Ờ, thực ra thì ngày của mình sắp kết thúc rồi ấy thì, ờ, ờ, mình nghĩ nghĩ là mình đang, ơ, chuẩn bị là, kiểu, ơ, sắp sửa lướt mạng xã hội để xem coi hôm nay mọi người đăng cái gì nè, tại vì nguyên ngày hôm nay thì mình hổng có sử dụng mạng xã hội. Ờ.
Ồ. À. Tức là bây giờ bạn mới, ơ, có thời gian, đúng không? Ừm.
Ừm, hông biết là Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi, hổng biết là, kiểu, ơ, ngày của bạn như thế nào rồi và mình cũng tò mò là bạn có bắt đầu cái ngày bằng cái thói quen sử dụng ờ, mạng xã hội hông?